Ay, oo, napakaganda rin po niyan, oo, exchange gift.
'Di ba, I want to give this gift, oo. Hindi kami yung bunutan kumbaga kung sinong gusto mong regaluhan, regaluhan mo, gano'n.
Ah, okey.
Oo, tapos, ah, bukod dun kasi may mga anak ako dalawa, so lagi sila bukod sa pamasko na natatanggap nila, meron pa yung ano pa, pa-ipit na cash sa lola, sa mga lola kasi pumupunta din yung mga kapatid ng mama ko. So ayun, mm, parang nagiging reunion pero yung morning na no'n, ha, hindi yung madali yung madaling araw, yung morning pumupunta sila, dumadayo gano'n. Para siyempre 'yon nandun na rin 'yong kumustahan, konting kuwentuhan tapos kapag nakapagyaya na, ah, mag ah, videoke katulad sa inyo, pero hindi kami yung ano, ah, yung katulad sa inyo na kailangan makakanta ka, ah, hindi. <laughs> Meron namang ano yun, meron naman yung kunyari kakanta ka tas bibigyan ka ng ganito.
Yes po. Oo. Ayan. Siyempre. Ah, ganun po. Oo. Yes, po. Tama. Ayan. Oo, pinipilit po, eh, 'no. Ayan po. Ay meron po, lalo na 'pag nagustuhan yung performance. Kaya yung iba pinaghahandaan talaga, eh, 'no.
Ah. Ah, dapat kanta ka ng kanta. Hay, kaya pala, okey na rin yun, sa'min kasi yun hindi masyadong gano'n. Tapos may time pa nun dito sa'min, yung 'pag umagang-umaga kunyari wala pa naman yung mga bisita namin ng umaga, kakatok yung mga bata sa mga pintuan dito sa may sa amin mamamasko na rin, oo. So bukod pa dun sa mapapa mapapaskuhan nila sa mga lola nila
Mm. Eh. Oo. Ah, okey, mamamasko, oo.
nakakapamasko din sila dun sa, dito sa amin.
Oo. Kaya nga.
Ayun, ganun tapos kunyari ano naman, tapos na umuwi na, 'di naman kasi sila talaga nagtatagal minsan hanggang lunch time. So, after lunch naman, 'yong mga bata naman pumupunta sa mga ninong, ninang ganiyan.
Ayun. Ah, oo. Ay, oo, sabagay, 'di ba? Kapag kabataan talaga, ah, huhuntingin po talaga yung mga tito, tita, eh, 'di ba, ninang, ninang, ayan.
Oo, ay. Gano'n 'di ba, oo. Oo. Kaya ayun, ayun. May mga ano, 'di siyempre may handa naman kayo pag Pasko 'di ba?
Ay opo, siyempre po, ayan.
May ano 'yung mga paborito mong pagkain kapag sa Pasko?

Ay, ayun po parang
Ano yung mga laging hindi nawawala sa handaan ninyo?
Oo, parang hindi naman po kasi ako mapili pagdating po sa mga handa, eh. Ah, so ayun ang pinaka-favourite ko po talaga na hindi mawawala, ah, 'yung shanghai po. Kasi 'yan 'yung pinaka oo, pinaka simple tsaka pinakamadaling lutuin, 'di ba. So ayun po 'yung parang ano, pinakagusto kong handa dun, tapos ayan po, yung mga normal na po, mga hamon 'di ba, ah, mga spaghetti, yung mga siyempre kasi may mga bata rin po kaya kailangan, ah, parang balance lang din po. So ayan po, may minsan nga po nagsa-salad pa, eh. May mga pa-salad pa, kasi yun naman may mga matatanda. So maraming ano, kailangan puro green din, mga fruits, ayan. Tapos mga kakanin.
Mm, mm. Oh, kasi kay oo. Mm, mm. Oo. Oh, tama, tama. Tama, tama naman. Oh, oo. Oo. <laughs> Ang iniisip kong salad yung ano, eh, yung matamis, mga fruit salad.
Ah, yung mga ano, macaroni salad mga ganun, oo. Minsan naman po mayroong gano'n pero, ah, madalas po talaga 'yung mga gulay-gulay, eh, mga greens talaga, eh. Oo, mga caesar salad ganiyan, tas iba-iba lang 'yung mga dressing, ayan.
Oo, ganun. Gulay na salad, 'no. Oo, vegetable salad. Oo, oo. Uy, ang sarap nun.
Ayan po. Tapos ayun, may mga tawag dito, mga mango graham, kumbaga ti tina ang pambansang ano 'di ba, dessert ng ano, mga okasyon. Ayan, so 'baga may time na ano, hinihintay munang kumonti 'yung tao bago ilabas yung mango graham, oo. Ayan.
Oo. Ay, yeah. <chuckles> Totoo. May dessert. <scoffs> Mga tipong kayo-kayo na lang, ano.
Kaya nga po, eh.
Ah, wala na yung mga bisita, kain na tayo ng dessert natin.
Kasi ‘pag once na nilabas mo yun, parang ubos talaga kaagad yun. Gustong gusto pa naman natin ang mga matatamis, eh, 'no.
Ubos agad. Mm, mm. Matatamis, totoo. Ah, sang-ayon ako do’n.
Ayan. Eh, kayo po ba, anong paborito niyong ano, handa?
Ha.

Ah, ayun po kasi parang, ah, naging ano na namin siya tradisyon talaga na, ah, sa araw na yun kailangan kumpleto kami, tapos okey lang naman po kahit hindi sila makapunta kasi, ah, may mga tawag dito, lakad din sila or ayun po baka kailangan nilang makipagsalo sa ibang pamilya po. Ah, kunyari, pamilya po ng asawa nila 'di ba ganiyan. Tapos yung iba nga po, ayan katulad ng sinabi niyo ulit yung may mga pasok po na, ah, ka sa kahit sa ano po okasyon na yun 'di ba meron po talagang trabaho. So ayun po, okey lang din naman po kahit hindi ganun karami, pero, ah, parang naging tradisyon na po talaga sa'min yung, ah, sa araw na yun, parang sama-sama. Ayan, hmm, mas masaya kasi talaga 'pag mas marami 'di ba? So, ay
Mm. Mm. Mm. Oo. Oo. Sumasama, mm. Oo, naman.
Ah, mas ma makulit mas masaya, ah, kumbaga andun po yung mga bata. Yung mga, ah, matatanda, ah, nagkakantahan, nagkukulitan tapos ayun parang
Tama, di ba, po? Totoo. Pasasayawin yung mga bata, ang, um, buti na lang hindi na ako ano masyadong bata 'no. May anak na ako, so yung mga anak ko na lang yung sasayaw, kakanta, magpapakitang gilas, para merong pamasko mga ganyan 'di ba?
Kaya nga po. Opo, nga eh. Tama po, tapos ayan. Oo, pamasko tama po kayo diyan. Ah, kumbaga may mga ayun po may mga regalo pa sila na matatanggap 'di ba? Ayun po.
Oo, tapos kapag Oo. Tapos 'pag ang pamasko ay pera mapupunta sa nanay, 'di ba? <laughs>
Ayan, po tama po kayo diyan. Pero minsan po kasi 'pag yung mga bata 'pag alam na yung ano, eh, ah, yung value ng per oh, lalo na 'pag kulay, eh, minsan, ah, nanghihingi pa hindi na pera yung ku kulay na lang yung binabanggit, eh 'no. Oo, 'di ba?
Yung yung halaga ng pera, oo. Oo 'di ba? Kulay, pahingi po kulay blue, ganon. 'Pag binigay sa'yo ano kulay red, ayoko niyan gusto ko ano violet o kaya yel ganun 'di ba? Iba na yung mga kabataan ngayon 'no, naka-base na sa ano yung bunso ko go sabi niya, "ayoko niyan, gusto ko yung egol." <laughs> Oo, e egol pa nga tawag niya, eh, kaya tawang-tawa kami.
Kulay red ba yan? Ayoko niyan. Gusto ko yellow o kaya blue ganyan, 'di ba? Oo nga po, eh. Ayan 'di ba, eagle? <laughs> Mm. Kaya nga. So ayun parang, ah, masaya talaga ipagdiriwang yung Pasko kapag kumpleto or ayan, ah, kahit simpleng salo-salo man yan, 'di ba, basta magkakasama ayan.
Totoo naman. Oo. Mm, tama naman yun. Maganda rin kung mas mas may malaking budget mas maganda, 'di ba?
Oo, mapaghahandaan 'no.
Pero kung hindi, wala naman din magagawa dun, mm. Ayun, ah, maraming salamat din sa oras. Ah, bye po ingat po.
Okey lang din, oo. Ayan, thank you, ah. Maraming-maraming salamat. Magandang gabi. Oo paalam.